À, khi mà thất bại ấy, thế thì không biết là bạn thường sẽ làm gì trước tiên để bạn có thể lấy lại được tinh thần vậy?
Ừm, cái lúc mà thất bại đó thì, à, mới đầu tiên á, là mình rất là buồn nha, xong cái, a, mình cho phép bản thân mình bung xõa luôn, mình đi nhậu luôn đó bạn.
Ồ! Thế cơ á? Tức là, ừm, ờ, lấy lại tinh thần bằng cách là sẽ buông xuống và ăn chơi đã? <laughs>
Ừm. À, đúng rồi, đúng rồi, đó.
Ờ, nghe vẻ cũng, ơ, vẫn, ơ, khá là thực tế với cả cũng khá là tỉnh táo đó chứ, bạn cũng chưa bị, kiểu như là, tiêu cực quá đấy. Ừm, hay là đấy là cái cách mà bạn, à, lấy lại tinh thần?
Ừm, ừm. Cái đó là cái cách mà mình cho phép mình giống như là buông xuôi xíu đó, nói chung là cứ, ờ, khóc luôn, rồi nói chung là chạy theo cái cảm xúc của nó là cho mình buồn luôn vậy đó.
Ừm. À, mình hiểu rồi. Tức là bạn sẽ, à, để cho cảm xúc của bạn dẫn dắt bạn một chút chứ cũng không phải là kìm nén quá, đúng không?
Ừm, đúng, đúng.
Ừm, ừm. Thế thì không biết là, ừm, cái lần thất bại, ờ, gần nhất mà bạn, à, nhận được ấy, là bạn có chuyện gì vậy? Nó diễn ra lâu chưa?
Ừm, ừm. Ừm, cái lần mà thất bại gần nhất á, là cách đây khoảng nửa năm rồi đó bạn. Thì lần đó là mình gần như là cũng, gọi là, phá sản đi, vậy đi. Ừm.
Nửa năm rồi. Ồ! Gọi là phá sản luôn ấy hả? Ng là câu chuyện đó như thế nào vậy mà để làm cho bạn lại dùng phải đến dùng cái từ, gọi là, phá sản luôn vậy?
Ừm. Ờ, <chuckles> phá sản thì cũng hơi nặng ha, nhưng mà đối với mình thì đó cũng là tất cả số tiền mình có. Á là lần gần nhất á, là mình mới ra trường, xong rồi cái, a, mình, ờ, để dành được một số vốn sau cái thời gian đi làm thêm đó là khoảng được, ờ, trăm triệu. Cái bắt đầu mình mới mượn gia đình, bạn bè thêm khoảng, ơ, một ít nữa, mình bắt đầu mình khởi nghiệp, mình mở một quán ăn ở Sài Gòn bạn. Ừm.
<laughs> Ừm. Ô kê. Thế á, mở một quán ăn á hả? Thế xong rồi, ờ, cái công việc kinh doanh của bạn nó diễn ra ra làm sao?
Thì, ờ, lúc đầu á, mình nghĩ rất là đơn giản là bây giờ thuê mặt bằng tầm 10.000.000 nè, rồi, ờ, thuê người làm khoảng 20.000.000 nữa, rồi mỗi tháng mình kinh doanh, mình kiếm khoảng, ờ, trăm hơn trăm mấy triệu thôi là mình lời rồi. Mình nghĩ đơn giản, mà sau đó nó nó xu luôn bạn ơi, nó lỗ luôn.
Ừm, <laughs> cũng, ơ <chuckles> xong rồi sao? Ừm. Ồ. Tức là bạn đã phải, ờ, chịu lỗ trong vòng mấy tháng?
Ờ, mình chịu lỗ trong khoảng là 4 tháng á, tức là mình gồng tiền á, mình bù tiền mình vô, đó.
Ồ. Cũng căng đấy, ừm. Thế sau đó thì là đã xảy ra chuyện gì thế?
Xuống luôn. Lúc đó là như thế này này, đó là mình, à, thuê cái chỗ đó 10.000.000 một tháng nha, cái, a, mình kinh doanh, ơ, mình khai trương ra là mình cũng đầu tư sửa sang nè, rồi đầu tư vật liệu, vật dụng, ờ, tiền nhân sự nhân công rồi thuế đồ này kia nhiều lắm, cái sau đó là bắt đầu mình mở bán nhưng mà, à, mình cứ nghĩ là cái khu đông đúc gần chợ thì kiểu gì mà cái quán ăn mình chả đông, nhưng mà thực tế là nó không có vậy, nó đập vô mặt mình một cái là rất là ế luôn nha. Đó, xong là b đâu có lợi nhuận được nhiêu đâu, tháng bán được có khoảng mười mấy, 20.000.000, hông có đủ tiền nhà, hổng đủ tiền điện nước, ừm hổng đủ tiền nhà, điện nước luôn, cái bắt đầu rồi mình, à, phải gồng lỗ khoảng 4 tháng, đó. Ừm.
Thế hả? Ừ nhỉ! <laughs> Ôi, nghe buồn thế! Ừm. Ừm, cũng lâu đấy. Ừm, thế thì khi mà bạn gồng như thế thì gia đình hay là người quen của bạn thì có phản ứng như thế nào?
Lúc đó thì, ờ, người quen bạn bè á có qua ủng hộ mình thêm, nói chung là có động viên mình á, lâu lâu cái mọi người cũng chạy qua ăn để cho mình có thêm doanh thu, còn ba mẹ mình á thì, ờ, ờ, cũng kêu mình á là thôi, đóng cửa đi rồi đi làm lại văn phòng cho nó ổn định, đó, nhưng mà ba mẹ vẫn cho mình mượn tiền để mà mình gồng lỗ nha.
Ừm. <laughs> Tức là, ừm, ờ, cũng, ơ, vẫn được, ờ, ờ, động viên chứ cũng, ơ, chưa bị gàn lắm, đúng không?
Ừm. Đúng, đúng rồi, cái sau đó nha là mình, à, gồng lỗ thêm 4 tháng, là cái tiền mình đầu tư khoảng trăm triệu, mình gồng thêm 4 tháng, mỗi tháng khoảng 20.000.000, 30.000.000 nữa là gần 200.000.000 nha. Là lúc đó tới, ờ, tới tháng thứ 5, thứ 6 là mình thấy hổng ổn là mình đóng cửa, mình thanh lý đồ luôn.
Ờ. Ồ! Căng đấy. Ừm, thế là thôi cũng, a, phải quyết định, à, đóng gói, <chuckles> thanh lý hết, ừm. Ừm, thế thì trong cái trường hợp như vậy thì bạn thường là sẽ cho phép bản thân của bạn buồn trong bao lâu trước mà bạn, gọi là, kiểu, bắt đầu lại mọi thứ ấy?
Ừm. Đúng rồi. À, cái lần đó là cái lần đầu tiên mình bước ra, ơ, ra ra đời để mà mình làm ăn, khởi nghiệp, làm lớn. Đó, xong cái mình cũng suy sụp lắm bạn. Cái ngày cuối cùng đóng cửa, mình ngồi trước cửa quán á, mình ngồi đơ ra, mình ngồi thẫn thờ luôn, mình ngồi cỡ nữa tiếng đồng hồ vậy đó. Cái sau đó, ơ ờ, sau đó thì, à, bạn bè của mình qua rủ mình đi nhậu. Ừm.
Ừm, đúng rồi. Ừm. Thế á, thương vậy. <laughs> Thế là thế là bạn là bung xờ bung xõa luôn.
Ờ, đúng rồi, ờ, đi nhậu xong rồi đi là, kiểu, là cũng đi uống bia, rồi, à, mọi người, ờ, cũng động viên mình á, tức là ngồi trong lúc nhậu là mình cũng khóc luôn, mình buồn lắm mà, thất bại mà, tốn tiền mà. Trời!
Ừm. Đúng rồi, công nhận đấy.
Nợ nữa, tại vì tiền của mình là mất rồi, xong rồi mình còn nợ nữa, mình phải ráng làm trả lại. Là hôm đó nhậu xong tới sáng mình về mình nằm ha, mình ngủ tới chiều ngày hôm sau luôn.
<laughs> Không biết là cái giai đoạn mà bạn cảm thấy buồn bã như thế thì nó đã kéo dài bao lâu?
Ờ, cái lúc đó là nó kéo dài cho mình á là khoảng 1 tháng nha. Là ừm, mình cho phép bản thân mình buồn đâu mấy ngày thôi, rồi sau đó là trong 1 tháng đó là mình tìm rất là nhiều biện pháp, suy nghĩ tích cực, thay đổi để mà mình bắt đầu lại đó.
Ừm, 1 tháng. Ừm. Thế khi mà bạn xảy ra cái, ơ, sự việc thất bại như vậy thì bạn, ừm, ờ, muốn làm một cái, ơ, công việc kinh doanh mới, hay là bạn như là muốn là đi tìm một công việc ổn định?
Cái lúc đó mình đang suy nghĩ chắc là mình hổng có hợp làm chủ, hổng có hợp kinh doanh đâu, mình, ờ, đi, a, xin việc làm thôi. Cái, ờ, mình đi xin việc lại mình nộp hồ sơ, mình đi phỏng vấn lại.
Ờ, vậy Ừm, thế là bạn cũng, ơ, gọi là, cũng, ơ, ừm, cho bản thân làm nhiều cái hướng khác nhau, chứ cũng không phải là cứ cố chấp là phải, ờ, kinh doanh một cái gì đó, hay là cứ phải cố chấp làm một hướng, đúng không?
Ờ. Đúng rồi, tại vì, à, mình ngồi suy nghĩ lại suốt cả tháng, tại mình thấy là, ừ, mình hổng có hợp, hoặc là mình chưa có đủ sức, chưa đủ năng lực thì thôi mình đi học đi, mình đi học rồi mình đi làm, mình trải nghiệm đi, đó.
Ừm. Ừm, ờ, thực ra thì cái giai đoạn đó thì bạn cũng còn khá là trẻ ấy. Thế là cũng xảy ra cái tình huống như vậy thì cũng là một cái điều mà cũng không có quá là đáng trách đâu, bởi vì bạn còn trẻ quá ấy. Nhưng mà, ừm, bạn có nghĩ rằng lấy là thất bại nó là một cái phần gì đó cần thiết của một cái cái sự thành công khác không?
Đúng, đúng. Ừm. Ờ, đúng á, thấy, ơ, cái việc thất bại á, là một cái phần của cuộc sống và một phần để cho mình trưởng thành luôn đó bạn. Tại vì sau cái thất bại đó nha, là mình làm việc gì mình cũng cẩn thận hơn, mình chi tiết hơn và mình chu đáo hơn rất nhiều luôn nha.
Ừm. À, tức là qua cái, ơ, sự việc đó thì là bạn cũng đã rút ra một số những cái, ờ, cách để mà, ờ gọi là gì? Tập trung này, rèn luyện này, hay là tìm hiểu kỹ càng hơn trước khi mà bạn đưa ra những cái quyết định mới, đúng không?
Ừm. Ừm, đúng rồi. Chính xác đó, chung là phải kỹ tính. Rồi, ờ, trong cái thời gian đó thì mình thấy, ờ, một cái điều mà mình rất là đáng quý, đó là những cái người mà người thân và bạn của mình á, là luôn động viên ủng hộ mình á, là cho mình thấy là mình luôn ấm áp á, có mọi người luôn giúp mình ấy. Ừm, ừm.
Ừm. Hợp lý đấy! Ừm, ờ, ừm, tức là trong cái giai đoạn đó thì là, ờ, khi mà bạn thất bại thì mọi người cũng không có xa lánh bạn, hay là cũng không có kiểu dè bỉu và khinh miệt bạn ấy. Đấy là những cái ng rất là đáng quý ở trong những cái mối quan hệ ấy khi mà bạn, gọi là, bị bị rơi xuống, ơ, vực thẳm đấy. <chuckles>
Đúng rồi, mọi ừ. Ừm. Ừm, chính xác đó, gian đó mình nhớ là mấy đứa bạn nó cứ, ơ, ph phân công nhau, hôm nay đứa này ghé thăm, hôm sau đứa kia rủ đi cà phê vậy đó, nên là mình ở rất là nhiều ha. Ừm.
Ừm. Hay đấy, tốt quá rồi! Ừm. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà bạn đang, ơ, gọi là, dần dần lấy lại tinh thần như thế á, thế thì bạn có một cái thói quen hoặc là bạn có cái cách nào để mà giúp cho bạn làm mới lại cái tinh thần của bạn sau khi mà gặp thất bại không?
Ừm. À, có nha, trong cái thời gian đó bắt đầu, ờ, mình có học được một cái cách đó là mình thay đổi cái thói quen của mình á. Là tự nhiên mình dậy sớm 6:00, ngày nào mình cũng bộ ra công viên, mình chạy khoảng nửa tiếng vậy đó. Mình chạy tới khi ng người mình nó mệt á, nó ra rất là nhiều mồ hôi luôn nha. Đó, ừm, là cái lúc đó là mình không có suy nghĩ những cái gì tiêu cực, mình cứ chạy mình tập trung vào hơi thở mình thôi. Cái mình cảm thấy là ra tới công viên, mình ngồi nha, toát hết cả mồ hôi, xong rồi mình hít thở không khí trong lành, tự nhiên mình thấy người như nó sống lại vậy đó.
Ừm. À! Được đấy chứ! Ừm, nhẹ nhõm hơn rất là nhiều, đúng không?
Ừm, đúng rồi. Xong thì ít ra là mình thấy là cái việc đó nó cũng giúp mình á là tiêu hao bớt những cái năng lượng, ờ, tiêu cực đi. Nó làm mình có một cái sức sống mới vậy đó. Đó, cái, ơ, mình tiếp thu ừm.
Ừm. Cũng hợp lý mà. Ừm, ừm, bạn thì đã sử dụng một cái cách gọi là vận động thể dục thể thao để làm mới bản thân, làm cho bản thân, kiểu, cũng bớt nặng nề, bớt tiêu cực đi, như thế cũng là một cái, ờ, phương pháp rất là hợp lý đấy. Ờ, thế nhưng mà, ừm, khi mà bạn xảy ra cái việc thất bại như thế thì, ừm, bạn có cái xu hướng là, kiểu như là, tự trách bản thân không? Hay là bạn sẽ ngồi lại và bạn tìm ra cái nguyên nhân khách quan trước?
Ừm, đúng rồi. Ừm. Có nha, là cái lúc mà mới xảy ra thì mình có trách bản thân mình thiệt, là mình suy nghĩ sao mình mà mình dở quá, mình tệ quá, mình háo thắng quá, mình chưa gì trơn cái mình ra mình đầu tư mình làm quá trời tốn tiền rồi mình thất bại, mình nợ nần. Đấy, mình buồn lắm. Ừm, đúng rồi. Mà sau đó chính xác đó, buồn lắm, sau đó thì, ờ, mình có thay đổi nha.
<laughs> Vậy hả? Ừm. Nghe cũng thấy buồn đấy. Phải, ưm, trách bản thân. Ừm. Xong rồi bạn như nào?
Ờ, lúc đó là sau khoảng thời gian thì mình thay đổi cái, ơ, góc nhìn xíu là mình nhìn theo hướng tích cực hơn á là, ừ, bây giờ cái chuyện đó nó xảy ra với mình á, thì chắc chắn phải có lý do, cho nên là bây giờ mình học được cái gì nè, mình, à, thấy được cái kinh nghiệm nào trong cái lần thất bại đó. Đó, mình suy nghĩ lại vậy đó. <chuckles>
À. Ừm. Thế thì cũng cũng là một cái, ờ, một cái điều nó cũng không phải là quá là thất bại đâu khi mà bạn cũng đã tìm ra được những cái nguyên nhân mà nó dẫn đến cái việc thất bại, thì cũng đã là một cái bài học rất là lớn ấy chứ nhỉ?
Thôi đúng rồi, xong rồi cái, ờ, mình sẽ suy nghĩ khác là, ờ, thì, ờ, cái chỗ này nó hổng phù hợp kinh doanh, buôn bán đồ ăn thì sau này mình tìm hiểu kỹ hơn rồi mình hãy làm nó, bắt đầu mình suy nghĩ nó tích cực hơn xíu.
Ừm. Ừm, ờ, có vẻ như là bạn cũng đã nhận ra được những cái điều quan trọng hơn trong ca cuộc sống khi mà, ờ, có những cái. ơ. thất bại đó nó đến với cả cuộc sống ấy. Ừm, vậy thì bạn có đặt ra những cái giới hạn cho cái việc, kiểu, nghỉ ngơi sau thất bại không? Để mà tránh cái việc bị trì hoãn quá ấy.
Đúng rồi. Ừm, đúng rồi, cái này cũng rất là quan trọng với mình, có chứ. Ờ, mình đã đặt một cái giới hạn đó là mình cho phép bản thân mình buồn khoảng 1 tuần, tức là trong 1 tuần đó mình cứ buồn, mình hông làm gì, mình cứ nằm ở nhà ăn uống, đi chơi, nghe nhạc, khóc lóc gì đó làm hết luôn, rồi sau 1 tuần nha, là trong cái tháng đó mình phải suy nghĩ lại rồi mình lên kế hoạch cho cái thời gian sắp tới nha.
Đó. Ừm, vẫn được. Ừm, được đấy. À! Tức là cũng, ơ, đã có một cái kế hoạch rõ ràng chứ cũng bạn cũng không hề là để cho bản thân của bạn bị thả trôi quá, đúng không?
Ừm. Đúng rồi, xong rồi mình lấy giấy bút ra mình viết ra liền.
Ờ. Ừm, hay đấy! Thế xong rồi bạn đã nghĩ là bạn, ờ, viết ra những cái gì? Và bạn đã định thực hành ra làm sao? Hành động như thế nào?
Ừm, mình đã lấy giấy bút ra cái mình viết, bây giờ mình tổng kết lại là mình còn nợ nần khoảng bao nhiêu và mình sẽ lên kế hoạch là mình làm công việc gì, thu nhập như thế nào để mà mình trả hết các nợ trong khoảng thời gian là mấy tháng hay là 1 năm. Đó, mình lên kế hoạch đó trước ha.
Hợp lý đấy.
Tiếp theo á là mình lên kế hoạch là mình đi học. <laughs>
À, đi học luôn. Đi học là đi học về về về cái việc để sau này bạn có thể khởi nghiệp lại á hả?
Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi, mình phải đi học lại những cái mà mình thiếu sót đó bạn.
Ừm. Cũng phải học rồi cũng phải đi học đấy chứ, không thể nào mà, ờ, nghĩ đơn giản là cái gì cũng tự làm được á.
Đúng đó, thấy, a, mình tính toán chưa hợp lý, cái mình đi học lại cái phần mà tính toán làm sao, doanh thu nè, đó, mình đi học lại cái cách quản trị kinh doanh như thế nào nè, đó, mình học lại.
Ừm. Nhưng mà tại sao trước đó thì bạn lại, ờ, chưa nghĩ đến cái việc là đi học mà bạn lại bắt tay vào làm luôn?
Ờ, thật ra trước đó thì mình đi làm thêm cho một cái quán ăn á, cũng một cái thời sinh viên á bạn, cái mình thấy là người ta làm được thì mình nhảy ra mình làm thôi. À, mình nghĩ đơn giản. <laughs> Ờ, rồi.
Ừm. Cũng đơn giản, đúng không? <laughs> Nghĩ đơn giản, đúng không? Ừm. Thế thì, à, bạn thấy là, ừm, bạn làm thế nào để biến cái cảm giác như, kiểu, là cái cảm giác thất bại này nó thành một cái động lực mới cho bản thân?
Khi mà mình, à, có một cái cách đó là mình có cách là mình suy nghĩ á là thất bại không có nghĩa là nó hết đường hay là nó bí rồi, hay là đường cùng, à, thất bại chỉ đơn giản là sẽ cho mình một cái thử thách để mà mình có thể làm tốt nó hơn nếu mà mình gặp nó thêm 1 lần nữa, lúc đó là mình đã đã cố gắng suy nghĩ như vậy đó. <laughs>
À! Ừm. <laughs> Cái suy nghĩ của bạn ấy thì đúng là nó, ừm, sẽ giúp cho bạn tăng được cái động lực hơn, xong rồi bạn còn có thời gian để bạn đi bạn, ờ, học thêm những cái khóa học cần thiết này. Chắc chắn là, ờ, đến một cái khởi nghiệp tiếp theo chắc là bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều rồi.
Đúng rồi. Ừm hưm. OK, mà bây giờ mình cũng cảm thấy là mình mạnh mẽ hơn á nha. Mặc dù là đã sau, a, 6 tháng rồi, nhưng mà mình cảm thấy là mình đã có thể là, ờ, đối diện lại và mình kể lại một cái câu chuyện đó mình không có ngại ngùng, hông có cảm thấy tự trách nữa. Mình thấy là
Ừm. Không có cảm thấy là bị xấu hổ quá nữa, đúng không?
Đúng rồi đó, chứ hồi trước mình mắc cỡ lắm! <laughs>
Ừm. <laughs> Nói ra lại sợ người ta bảo bạn là kẻ thất bại hay sao?
Đúng rồi, mình sợ người ta cười, kiểu, ơ, mình háo thắng, ờ, chưa gì trơn mà đòi làm chủ ra kinh doanh để mà thua lỗ nợ nần. Lúc đó mình sợ quê nữa, mình đâu có dám đâu. Nhưng mà bây giờ khi ai hỏi thì mình sẵn sàng mình nói luôn là "Ừ, tui thua vậy đó."
Ờ. <laughs> Tức là bạn cũng đã, ơ, ờ, đủ tự tin để bạn chia sẻ lại cái, a, bài học của bạn để cho người khác có thể là rút kinh nghiệm chẳng hạn. Thế là cũng là một cái, ơ, cái cách hay. Nhưng mà bạn có bị, ờ, sợ cái cái cái cái thất bại không? Bạn có sợ không? Sau cái lần đó ấy, bạn có cảm thấy lo lắng không?
Đúng rồi. Ừm, ừm. Nói đúng ra thì thật ra là có đó nha, nhưng mà mình vẫn muốn thử lại. Tức là mình cũng sợ là mình sẽ làm không thành công nữa, cho nên là nó cũng là một cái động lực cho mình đó. Cho nên là nếu mà mình làm lại á thì mình phải chỉn chu hơn nha.
Ừm. Ừm, phải tính toán cẩn thận hơn, đúng không?
Xác đó, là phải chi tiết hơn, rồi phải xem như thế nào, hoặc là chỉ làm thử một cái, a, phần nhỏ thôi, xem nó hiệu quả thì mình mới triển khai nhiều. Thì, ờ, cũng có sợ đó nha!
Ừm, đúng rồi. Ừm, chắc chắn rồi, kiểu, đâu thể nào mà, ừm, ờ, có thể là tự tin hoàn toàn được. Ừm, ai làm một cái gì đó mới thì đều có một cái tâm lý là lo lắng cả, cho nên là cái điều mà bạn thấy sợ hãi, ơ, sợ sệt như thế cũng rất là bình thường thôi, mà nó lại còn giúp cho bạn có t khả cái thêm cái sự cẩn thận hơn để, ờ, ừm, tránh những cái sai sót chẳng hạn ấy. Ừm.
Đúng rồi. Đúng đó. Ừm. Chính xác luôn. Mà, ừm, sau mỗi lần
Nhưng nếu mà phải đưa ra một cái lời khuyên cho người đang nản nòng vì thất bại thì bạn sẽ nói gì?
Ừm. Ờ, mình sẽ có một cái câu mà mình hay nói là mình phải suy nghĩ là mình đã học được cái gì, hay là mình đã rút được kinh nghiệm gì sau cái thất bại này. Và thất bại không có phải là chấm hết, mà chỉ là một cái khởi đầu thôi, khởi đầu cho những điều tốt đẹp hơn. À.
À! <laughs> Rất là hay đấy, ừm. Ừm, nghe lấy lại tinh thần ngay được đấy! Ưm, cảm ơn bạn hôm nay đã chia sẻ cho mình nghe về cái câu chuyện, à, thất bại của bạn như thế nào nhá, chào bạn.
Ô kê, chào bạn.
Ừm.